อ้าว จริง ๆ เนาะ ถ้าเผื่อ ถ้าเผื่อจะบอกว่า ออกกำลัง กาย แล้วอะค่ะ เราอะ ปกติแล้วอะค่ะ ตอนก่อนอะออกกำลังกายแทบทุกวันเลย แล้ว เสร็จแล้วอะค่ะเราท้องเนาะ พอตอนท้องอะค่ะเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลย คราวเนี้ยหลังท้องอะค่ะเราผ่าคลอดเนาะ เราก็งดการออกกำลังกายไปอีก น่าจะงดมาประมาณเกือบ ๆ 5 ปีได้แล้วค่ะ เราก็ตัดสินใจว่า เออ เนี่ย เดี๋ยวเราจะเริ่มออกกำลังกายจริงจังแล้ว เพราะว่าลูกเราก็โตแล้ว เขาก็เริ่มที่จะแบบว่าดูแลตัวเองได้แล้ว บางทีอะค่ะเขาอาจจะโฟกัสอะไรแบบว่าเป็นชั่วโมง ๆ ได้แล้ว เราก็อาจจะออกไปเดินนอกบ้านได้ บ้าง แล้วก็กลับมาหมุน Hula hoop ได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ เราก็เลยเริ่มที่จะกลับมาออกกำลังกายอีก แต่ตอนเนี้ยค่ะ เราออกได้มาประมาณเกือบ 6 เดือนแล้วค่ะ ปกติ 6 เดือนก็ต้องเห็นผลแล้วเนาะว่า มันอาจจะต้องแบบลดลงบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะประมาณโลหรือ 2 โลก็ยังดี แต่นี่ก็คือเท่าเดิม หรือไม่ก็มากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ย ค
อืม อืม อืม อือฮึ อืม ก็คือว่า ตอนเนี้ย ก็คือกลับมาออกกำลังกาย หลังจากที่ เอ่อ ห่างหายไปนานเนาะ จากตอนแรกอะก็ออกกำลังกายทุกวันแหละ แล้วทีนี้พอคุณท้อง คุณก็เลยงดออกกำลังกาย แถมหลังจากนั้นคุณก็มีการผ่าคลอด ก็เลยทำให้ต้องงดไปโดยปริยาย แต่ทีนี้ คุณก็งดนานจนกระทั่ง 5 ปีเลย รอว่าลูกโตพอแล้ว ทีนี้ เราก็เริ่ม อ จะออกกำลังกายแล้ว คุณก็อยากจะกลับมาออกกำลังกาย แต่มันก็ไม่เห็นผล ใช่ไหมคะ? ถ้าอย่าง งั้น ค่ะ เป้าหมายในการออกกำลังกายของคุณคือ อะไร เหรอคะ? ลด น้ำหนัก เพิ่มกล้าม เนื้อ หรือว่าสุขภาพโดยรวมเหรอคะ? เอ่อ พอจะ บอกเพิ่มเติม ให้ได้ไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ